Mais ouais c'est cool franchement c'était, c'est c'était vraiment sympa et puis ça te ça t'apprend, heu, ça prend les choses quoi. Il y a un moment c'était, heu, c'était quoi? C'était, heu, chez, heu, l'ex de ma mmh bah chez une de mes ex où en fait si tu veux, bah c'était donc il y avait eu un gros décalage, heu, socio-professionnel entre eux et et moi, c'est-à-dire que vraiment en fait on était presque sur de la bourgeoisie, tu vois?
C'est ça. D'accord? Ah oui. OK.
Heu, et du coup bah forcément, heu, bah, les rapports à l'argent sont pas du tout les mêmes. Heu, il y a un moment, enfin j'en je je je j'y pense encore, mais je dis que c'est quand même assez fou qu'en moins de 1 semaine avec ce beau-père, j'étais déjà en train de construire un barbecue avec lui. Heu, non mais laisse tomber, c'est c'était super rapide!
Ah oui, oui, non c'est sûr. Ouais. Comment ça? <laughs> Eh attends, mais c'est mais c'est parti d'où et comment est-ce qu'il t'a fait la proposition? Est-ce que c'était basé sur un truc économique?
Ah non! Mais vraiment, c'était juste dans le sens où, heu, il me dit ça, je fais: «Ah c'est intéressant et tout», et en vrai, moi j'aimais bien apprendre des gens. Enfin, heu, il était, enfin, il a, mmh, il était, hem, heu, courtier en assurance, tu vois? Et à propre bois, donc il faisait les constructions, il faisait les plans. Heu, et du coup, j'ai dit: «Bah ouais ça m'intéresserait, heu, clairement de de faire ça avec vous. En plus, si jamais je peux vous aider». Enfin j'étais hébergé gratuitement. Tu sais, heu, il y a un moment, heu, j'étais chez eux, donc c'est normal de donner des coups de main, tu vois.
Ah mais trop bien! OK. Ah oui! Ah ouais génial! OK.
Heu, et du coup, on a fait ça et heu, du coup, il m'a emmené à un moment, heu, acheter des fringues parce qu'il me disait: «Q vu que je sais pas si tu as le le rapport à l'argent, bah je préfère t'acheter des vêtements plutôt, heu, te rémunérer». Tu vois? Avec des billets. Oh c'était c'était pas mal, quoi! C'est ouais c'était pas mal. Ah bah vu le prix des fringues!
Oh c'est pas mal aussi, ouais, ouais, c'est pas mal comme principe. Te tu aurais préféré avoir de l'argent ou tu aurais refusé s'il te l'avais proposé? Ah d'accord, OK. <laughs> Co
Ah mais quand je te dis, c'était c'est quelque chose hein!
Ouais, ouais comme tu le disais l'argent, heu, enfin le le rapport à l'argent était complètement différent, quoi.
Ouais c'est ça! C'est pour ça même
Et est-ce que ça a amené une, heu, une certaine différence, heu, de mentalité enfin tu sentais que c'est c t'étais dans un monde différent du tien et où ça va en fait c'étaient des personnes tranquilles, quoi?
Ouais, ouais, ouais ben oui. Totalement. Ah non, non c'était différent du mien, hein. Déjà il voulait que je fasse, heu, H24 du tango argentin.
Ouais. Ah d'acc <chuckles> H24 c'est compliqué, quoi! <chuckles>
Voilà. D ah bah ouais, non mais heu, eh non mais clairement hein, c'était tous les soirs mais au moins hein. Parce qu'ils avaient une organisation tu vois? Ils avaient un club